هاقول لك هاحكي لك، أولًا عايزة بس تعرف إن أنا أصلًا حاليًا مش عايشة في مصر، فأنا عايشة برّا مصر، فر منين آه، يعني أنت، أنت بس قُلت طعمية كده وحسّيتك إنّك جيت على الجرح يعني <laughs> ف
آه، فأنتِ بتحسّي بقيمتها دلوقتي. تمام. <laughs> آه فعلًا أنا عارف، آآ، بنشوف إن الواحد لمّا بيبقى بعيد عن الحاجة بيشتاق لها.
أ أ فبُص، رغيف العيش جدًا، آآ، ال عارف لمّا تروح عند بتاع الطعمية سِيبك بقى من كل محلات الطعمية اللي هي آآ، الsuperstar دي اللي هي بتعمل العيش مش عارفة الشامي ومش عارفة إيه، و وتحط سَلطات وتحط ال لأ، سِيبك من الحاجات دي وروح عند بتاع الطعمية البلدي
آه. تمام. أُمال إيه؟ لأ، معلش فهّميني يعني إيه بتاع الطعمية البلدي، اللي هو بيبقى إيه يعني مختلف؟
وده بيفكّرني اللي هو حاطط ال ال الطاسة بتاعة الزيت برّا كده قدّام المحل برّا، وعَمّال يحط الطعمية، يِبِل إيده ويعمل عجينة الطعمية، يحط الطعمية في الزيت، والزيت عَمّال يطرطش، وماسك بتاعة في إيده كده رفيّعة ما أعرفش بيعمل بيها رفيّعة خالص ما أعرفش جايبها منين عَمّال يقلّب بيها الطعمية، وعنده مهارة اللي في minute كده تلاقيه مَلا ال الت الطاسة كلّها بتاعة ال الزيت آآ، طعمية وقلّبها في لحظة
ياه! إمم. تمام، تمام. شُغلته بقى، إمم.
أنا كنت دايمًا وأنا راحة المدرسة في إعدادي يعني إن في أ ك إبتدائي كانت ماما بتودّينا وبتجيبنا من المدرسة، في إعدادي بقى بدأت أروح المدرسة لوحدي.
اهم. تمام. تمام، كويس.
كنت أحب دايمًا كان جنب المدرسة في بتاع طعمية فكنت هي المدرسة جنب البيت بنروح مشي.
طَ يعني مشي تقريبًا قد إيه؟
فكنت ع أقف عند بتاع الطعمية يعني تقدر تقول 5 دقايق كده مش كتير.
مش كتير، يعني ما تلحقيش تاكلي الساندويتش.